Quel rôle jouent les émotions dans ton travail créatif?
Et bah, le rôle il est il est primordial et hem, il va être double. Heu, déjà la 1re chose c'est que alors moi, dans mon travail créatif heu, je je gère de A à Z heu, donc du con du de la création du contenu jusqu'à la publication et une chaîne YouTube, basée sur le le gaming. Heu, avec notamment heu, donc ça ça va être des jeux de niche hein, mais ça va être du jeu de rôle, principalement heu, du Tactical RPG heu, ça va être du jeu de gestion, du jeu de stratégie heu, du jeu d'aventure, du rogue-lite et puis bah, si tu tu prends un peu tous ces concepts, tu les mélanges et les gens qui ont des propositions à par rapport à ça et bah et bah je vais le faire quoi, grosso modo. Hem, donc l'é l'émotion elle va elle va déjà jou jouer heu, dans le bah, dans les choix de jeu
Ouais. D'accord. OK. OK. Ouais, d'accord. OK.
déjà ça c'est la ça c'est la 1re chose. C'est que heu, quel que soit le jeu qui sera présent sur la chaîne, c'est qu'il y aura eu déjà quelque chose en amont
OK.
heu, c'est-à-dire que j'aurais vu le jeu, heu, en magasin heu, j'aurais vu, heu, une vidéo, un trailer, quelque chose. Et ça m'aura fait envie, ça m'aura intrigué, hem, ça aura été, peut être, la suite d'un jeu que j'ai déjà fait. Donc, il y aura eu, heu, une sorte d'excitation, heu, un sentiment de de nostalgie, quand c'est des vieux jeux. Hem, l'émotion, elle est elle est vraiment omniprésente et elle va être diverses déjà hem
Mmh mh. Ouais.
à au niveau de du début du process.
C'est-à-dire? À partir de quel heu, quel moment tu vois, dans dans ton process?
Et ben heu, par exemple, il y a un jeu qui doit sortir heu, normalement aujourd'hui en accès anticipé, qui s'appelle Moonlighter 2. Alors dans le principe hein, c'est un mélange entre Zelda de la bonne époque hein, hem
OK. Ah! D'accord! Ouais, pas le pas le nouveau pas les nouveaux.
Non pas le nouveau, ma alors c'est pas péjoratif hein, ce que je dis mais c'est au niveau de la vue, tu vois? Et hem et le petit personnage que que tu heu, que tu diriges la nuit heu, va va dans des donjons, tuer des monstres, récupérer des objets et la journée va gérer un magasin.
OK. OK. OK, d'accord. Ouais ça à c'est intéressant, c'est c'est intéressant comme heu, co comme type de jeu parce que du coup ça fait un il y a de la gestion et également de de l'aventure. Heu, ça c'est un un jeu que tu attends avec impatience pour heu, pour hem, ta comment dire? Pour heu, ta gestion de la chaîne YouTube?
Voilà, c'est c'est un petit peu c'est un petit peu ouais le concept est super intéressant. Exactement, ouais. Mouais. Alors déjà tu as j'ai j'ai j'ai noté que tu y as dit que tu toi-même a trouvé que le concept était intéressant. Donc déjà, ça éveille, l'intérêt et la curiosité. Donc déjà deu deux émo 2 émotions qui arrivent heu, en tout début de process. Ensuite heu, c'est le 2 qui a été annoncé. Hem, moi j'avais fait le 1, je l'avais notamment fait sur heu, sur ma chaîne. J'avais adoré l'univers, j'avais adoré les mécaniques, j'avais adoré le la proposition au niveau de la direction artistique. Heu, donc forcément heu, me dire: «Il y a un 2», heu, la hype elle est là. Je suis je suis é je suis excité, j'ai envie de mettre mes mains dessus, j'ai envie d'y jouer pendant des heures, en
Oui. Ouais. Ouais, tout à fait. La hype ou il y a quand même un petit peu de de comment dire? Je vais pas dire de d'appréhension mais souvent les 2, est-ce qu'ils sont aussi bien que les 1? Il y a plein de questions qui se posent. Heu, toi tu tu es optimiste pour cette sortie?
Alors je suis optimiste sachant que, mmh, il y a quelques mois, hem, les développeurs ont mis à disposition une démo.
OK.
Donc on a pu déjà mettre nos petites pattes dessus, heu, et force est de constater qu'il y avait beaucoup de choses qui marchaient très bien. Il y avait, heu, suffisamment de
Intéressant.
on retrouvait des éléments du 1
OK.
donc ça ça ça fait plaisir, on se sent un petit peu comme à la maison. Et en même temps, on sent qu'ils ont pas voulu se reposer sur les sur leurs lauriers, qu'ils ont voulu proposer des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques, un nouveau style graphique. Heu, le nouveau style graphique marche très bien. Une bonne partie des nouvelles mécaniques marchent très, très bien, sont même hyper intéressantes
Ouais. OK.
et en plus o on sur ce qui marchait pas forcément bien, en termes de feedback, ils ont écouté la communauté.
Ah! Donc c'est un <chuckles> ah c'est c'est pas, c'est un petit peu rare dans le monde du jeu vidéo actuel heu. Une communauté un un studio qui fait tout ça. Toi, tu trouves que, ouais, c'est, pour l'instant, c'est très bien géré?
Mouais. C'est très, très bien géré donc, heu, là j'ai hâte heu, que l'accès anticipé commence, heu, pour en faire encore plein de vidéos, pour le suivre jusqu'à sa version release. Donc tu vois déjà on on on n'a pas encore commencé à jouer, on n'a pas commencé à créer du contenu, heu, qu'il y a plein d'émotions qui se qui se trouvent là. Heu, qu'elles sont variées heu, et ça va encore être le cas parce que
Mmh mh. Ouais. Ouais.
quand tu produis le contenu, là c'est d'autres émotions c'est heu, les émotions, heu, on va dire heu, quand quand tu vis les choses en quelque cho en quelque sorte. Ça va être le même type d'émotion que, heu, quand tu es, heu, sur une montagne russe. Tu vas avoir de l'adrénaline, heu, ça sera la même émotion que quand tu vas voir, par exemple, Gladiator et qu'à la fin, heu, Maximus il meurt, heu, ou que, heu, heu, Leonardo Di Caprio il coule à la fin de Titanic, tu vois? Tu tu vois? Ouais tu as tu es tu as tu as tu as de l'émotion, tu vas pleurer. Hem, un jeu vidéo c'est ça, c'est un un jeu vidéo quand, heu, quand il est bien fait, notamment les jeux de rôle, sont sa très, très forts pour ça. Ou bien, les jeux narratifs comme le récent Dispatch hem
Ouais, d'accord. Bien sûr, oui. <laughs> Ouais.
tu as tu as des scènes, tu as des moments dans la construction heu, où tu vas, heu, heu, tu vas te prendre pour le le héros ou comme si tu étais dans l'équipe du du héros puis tu as tu as envie de tabasser le grand méchant, tu vois? Tu dis: «Voilà toi toi tu mérites pas», tu as tu as vraiment les nerfs contre le méchant, tu tu vis le truc. Hem, à contrario, tu peux avoir, heu, une émotion ou, heu, quand un personnage, heu, va mourir ou va se sacrifier heu, heu, bah ça va te prendre aux tripes, tu vas même, heu, verser ta larmiche. Moi ça m'arrive où quand quand quand je tourne, heu, je réfrène pas les émotions, alors on m'entend pas pleurer, hein, forcément, mais hem Voilà, une contenance mais il le sai voilà mais les abonnés, les viewers ils le sentent
Ouais. Ouais. Mmh mh, ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que tu dois garder un une certaine heu, forme professionnelle oui. Mmh mh, bien sûr.
hem, parce que je le je le cache pas et parce que ça fait partie du jeu vidéo, tu vois? Et dans mon travail créatif, heu, si un jeu vidéo me fait ressentir des émotions, c'est qu'il a réussi son son travail
Ouais.
si moi derrière, dans mon travail créatif, j'arrive à faire ressentir des choses, aux gens qui vont regarder mes vidéos, heu, que ce soit des émotions, que ce soit parce que lui aussi va partager mon émotion, heu, heu, sur le moment, parce que, tout simplement, heu, il va apprendre des choses
Ouais. Ouais.
heu, ou simplement, le plus basiquement du monde, je vais réussir à le divertir
Tout à fait.
heu et ben j'estime que, heu, mon boulot créatif aura eu l'impact heu, qu'il devait avoir.
Et hem, toi, t depuis le temps que tu fais ça, est-ce que tu trouves qu'il y a pas une difficulté en plus? Du style où tu as du i il faut quand même que tu sois beaucoup plus attentif aux émotions que tu puisses ressentir, parce que peut-être que tu t'habitues, tu commences à avoir de l'expérience. Heu, les jeux vidéos, même si les développeurs font ce qu'ils peuvent, des fois c'est un petit peu, heu, il y a quand même, de moins en moins, de jeux qui marquent. C'est plus trop comme avant, les développeurs prennent moins de risques. Hem, est-ce que tu arrives quand même à maintenir cet effet de surprise, ou, bah, comme tu fais ça depuis longtemps maintenant, tu, bah, malheureusement tu commences à t'habituer?
Mmh mh. Mouais. Alors pour être totalement honnête ça va faire, hem, 40 ans que je joue. Parce que j'ai 45 ans et que j'ai commencé, je devais avoir 5-6 ans.
Ouais.
Et, hem, sans te mentir, il y a encore 2 jours, je tournais, heu, l'épisode 6 de de Dispatch avec un une fin d'épisode, hem, avec un il y a un truc qu'on voit pas venir, tu vois? Et, heu, encore là ça m'a pris aux tripes. Vraiment, heu, il a fallu que je garde ma contenance quand j'en ai parlé, heu, quand quand je faisais le le le let's play, hem, parce que sinon je craquais, en fait, tu vois? C'est, heu les ouais. Parce que, le c'est un jeu narratif et honnêtement, hem, bah, il y a bien des cinéastes ou des studios qui devraient, heu, s'imprégner de de ce qu'ont fait, heu, les développeurs de AdHoc Studio. Parce qu'en terme de narration, en terme de, heu, heu, d'interprétation de la narration, heu, ce jeu-là, i il se pose là, hein. Pour moi, c'est c'est une pépite 2025, hem, et les émotions, elles étaient là. Dans l'épisode final, c'était, heu, <blows air> il y avait un souffle épique c'était, heu, j'ai j'ai j'ai terminé, honnêtement
Ouais. Oui. Ah ouais. Ah oui, d'accord! Mmh mh. Oui.
quand quand j'ai coupé, quand j'étais cou quand j'ai coupé l'épisode j'étais fatiguement heu, j'étais physiquement fatigué.
Tu étais fatigué, ouais.
Ouais. Parce que ça a été les montagnes russes d'émotion, parce qu'il y avait du suspense, il y avait, heu, on s'inquiétait pour les protagonistes, et puis il y avait un souffle épique et puis il y avait une montée d'adrénaline. Voilà, et on est en 2025 et ça fait 40 ans que je joue, et il y a encore ce genre de proposition.
D'accord. Ouais, il y avait tout ça quoi. Mmh. Et ça, ça t'as agréablement surpris, quoi.
Ouais! Bien sûr. Parce que c'est c'est toujours ce ce qu'on cherche, hem, et pour li, la petite histoire, c'est pas un studio, heu, de l'envergure d'un Electronic Arts, heu, d'un Ubisoft, heu, ou, heu, d'un Activision.
Mouais. Alors justement, heu, justement c'est intéressant que tu dises ça parce que, ça fait 40 ans, du coup, que tu joues aux jeux vidéo. Heu, est-ce que tu as pas vu un changement du style où les les grands studios sont plus la norme? C'est-à-dire que les grands studios se sont alors, un petit peu comme au cinéma, c'est le parallèle peut être intéressant. Un petit peu comme au cinéma, les grands studios se sont endormis dans une, heu, dans une boucle à faire de l'argent, à ressortir plus ou moins les mêmes méthodes, pour, heu, quand même rentrer et que c'est maintenant les studios indépendants qui sont à la pointe du du secteur, qui proposent des choses intéressantes, qu'est-ce que tu en penses toi?
Mouais. Alors, je serais global globalement, heu, d'accord avec cette ligne. À une exception près, heu, c'est qu'il va y avoir, heu, les grands studios de develo enfin les grands développeurs on va dire mainstream. Heu, multi-gaming, hein, si on prend Electronic Arts, ils font pas que du jeu de sport. Heu, Ubisoft, heu, fait, heu a également de la variation dans ce qui dans ce qu'il propose, hein, heu, on a du Lapins Crétins, on a du Rayman, on a du Just Dance et puis on a du Assassin's Creed par exemple. Les propositions sont différentes. Hein, donc pour ces st ces studios là, oui, ils rentrent exactement dans ce que tu as cité. Maintenant les grands studios qui sont
Mouais. Mmh mh. Oui. Oui.
dans un domaine particulier, qu'on pourrait qualifier de niche, par exemple. Si on prend, heu, CD Project, par exemple, à qui on doit, heu, The Witcher, heu, ou Cyberpunk 2077. Ils font dans le jeu de rôle.
Oui.
Ils font dans le RPG, heu, ils dé ils dévient pas de ça, hein, ils dévient pas de ça. Hem, et pourtant il y a toujours une proposition, c'est toujours créatif. Heu, l'Ariane, heu, l'Ariane Studio qui fait du du RPG. Heu, on va dire, heu, hem
OK. Mmh mh. Oui, tout à fait, ouais.
du CRPG, on va dire, à l'ancienne, hem, et qu'on et qu'on proposait, par exemple, les 2 or original D hem, Divinity Original Sin, même s'ils ont d'autres jeux dans dans cet univers là. Hem, quand on voit ce qu'ils ont proposé avec Baldur's Gate 3
Mmh, OK. Ouais.
bah, franchement, heu.
Oui, ça ça ça remet quand même en perspective le fait que bon, il y a quand même des grands studios qui qui montrent quand même encore la marche quoi.
Ouais, mais ce sera des grands studios qui, heu, auront, hem, une, heu, un style de jeu. Un style de jeu de niche.
Mmh mh. Et i et ils en sortent pas forcément.
Non. Ils en ils en sortent même pas du tout, sauf peut-être, on quand ils se mettent à devenir éditeur comme All Cat Games qui commence un petit peu à à faire des des des variations. Alors qu'à côté de ça, pareil, en matière de RPG. Heu, ils savent gérer, hein, heu, à chaque fois qu'ils sortent un un un jeu, heu, c'est c'est c'est toujours ultra qualitatif, hein.
Ouais, mmh mh. Mouais, éditeur ça veut dire que, heu, ils vont chercher les petits studios, et ils vont proposer aux petits studios leur capacité de de m de, hem, distribution, voilà distribution du du jeu, c'est ça? D'accord, OK.
Mouais, c'est ça, c'est ça. Ils vont, heu, ils vont investir, heu, des financements dans la communication, dans la gestion avec les plateformes, heu, comme Steam, ils vont concrètement s'occuper de la matérialisation du jeu, hein. C'est-à-dire, heu, tu vas en magasin, tu achètes ton jeu dans sa boîte avec, heu, son DVD. Heu, la jaquette, voilà, ils vont s'occuper de tout ça, hem, tout ce qui est promotion, tout ce qui est salon, heu.
Ouais. Oui, ils vont s'occuper de tout ça quoi. C'est heu c'est compliqué pour, heu, quelqu'un qui fait son jeu vidéo de se faire connaître sur Steam, sans éditeur?
Ça peut être difficile oui, ça peut être très difficile. Il y a des cas de réussite, hein. Heu, il y a même, heu, bon, mais c'est c'est une minorité, hein, le cas le plus flagrant c'était Minecraft, hein. Hem, c'est un développeur tout seul, hein, qui a commencé, Notch, et puis après bon, ça a grandi, ça a pris les proportions que ça a pris. Hem, mais après, heu, oui c'est assez difficile de se faire connaître, heu
Ouais. Mmh mh. Oui.
même si c'est possible de, hem, s'autoéditer. D'arriver sur Steam, heu, ça ça reste compliqué, heu, d'avoir de la visibilité, ouais.
Mmh mh. OK. Et bah, merci beaucoup d'avoir partager tes points de vue sur le studio du jeu vidéo, c'était très intéressant.
Beh, surtout merci à toi pour la pertinence des questions et puis, heu, pour av avoir m'avoir permis, heu, d'évoquer des choses, heu, dont on n'a pas forcément l'habitude.